Yanlız seyahatte yeni insanlarla nasıl tanışıyorsun?
Ya, açıkçası ilk günlerde biraz çekincelerim oluyor. Ama basit sorularla başlayıp başlamaya çalışıyorum işte kaldığım yerde, hotelde veya hostelde, işte nerelisin, buraya ilk defa mı geldin gibi basit sorularla arkadaşlık, eee, edinebiliyorum.
Hımm. Güzel. Anladım ya, o tarzda, eee, o tarafta şey gibi mi oluyor yani, ilk böyle yalnız seyahat etmeye başladığın zamanlar değil de genel olarak e, her zaman yalnız seyahat ettiğinde, ki yalnız seyahatlerinde her zaman yani ilk birkaç gün böyle, eee, herhâlde böyle biraz çekingen davranıyorsun gibi, doğru mu anladım? Anladım, evet.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Evet, ilk zamanlarda böyle biraz çekingen, eee, olabiliyorum, çekinebiliyorum ama, eee, eee, kendime de şöyle diyorum zaten, aman <chuckles> eee, burada zaten kimse seni tanımıyor, hani, yanlış yapacak bir şey yok, eee, diye kendime böyle teselli ediyorum ve o özgürlük hissi de cesaret veriyor aslında. Hı hı.
Çok doğal. Hımm. Ne güzel. A, değil mi? Eee, işte om o taraftan da zaten, eee, biraz da insanı geliştiren e, şeyler, eee, bunlar biraz daha böyle kendini zorlama. E, tabii evet, farklı ortamın biraz o kimsenin seni tanımaması, e, aslında biraz sana cesaret veriyor. Bu da kötü bir şey değil aslında ama, eee, o tarafta yeni farklı kapılar çıktı. Ne bileyim belki arkadaşın oluyor, sonra gidip geliyorsunuz, e, başka bir yerde buluşuyorsunuz belki öyle arkadaşlıkları da şey olabiliyor. Peki, eee, ne yapıyorsun mesela işte ne haber, nasılsın, nerelisin falan, eee, işte furyası geçti, tamam. Eee, sonrasında ne soruyorsun insanlara? Eee, hani, çıkalım bir şeyler mi içelim? Hani, ııı, ııı, bir yere mi gidelim? "A, ben de oraya gidecektim." gibi mi oluyor? Nasıl oluyor?
Ha ha. Evet. Ha ha. Kesinlikle. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, ya, ben i ilk önce böyle biraz, eee, tanımaya yönelik ve muhabbeti, sohbeti açmaya yönelik işte buraya ilk defa geldiysen, eee, neleri gezdin? İşte nereyi görmem gerekiyor? Hani, beğendin mi gibi, öyle işte, hani, müsaitliğin varsa, hani, belki, eee, bir yerlerde bir şeyler içebiliriz, eee, diye, eee, konu açıyorum ama tabii daha çok böyle hostellerde kalarak da çünkü hostelde kalınca daha çabuk, eee, ortam veya, eee, çabucak insanlarla i iletişim kurabiliyorsun. Eee, hostel eee, lerde kalmayı o yüzden seviyorum, diyebilirim.
Harika. Hımm. Tamam. Hı hı. Değil mi? Anladım, harika. Ya, öbür tarafta, işte şey dedin ya biraz çekingen davranıyorum. O tarafta, ımm, belki biraz da bir güvenlik endişen oluyor mu? Eee, çünkü, hani, hem hosteldesin, bilmediğin bir şehirdesin, ülkedesin belki.
Hı hı. Ya Hı hı. Ya, evet, güvenlik endişelerim, e, bazen olabiliyor, eee, ama yeni biriyle tanışırken, eee, sınırları bilmek, eee, belirlemek, eee, bu konuda riskleri de azaltıyor. Eee, çünkü e, bazen mesela politik bir şey konuşmak veya, eee, ilk baştan direkt sıcak olmak bazı ülkelerde, eee, ters karşılanabiliyor.
Hımm. Hımm, anladım. Evet, değil mi? Haklısın. O tarafta dediğin gibi sınırları, eee, önceden çizmek veya da işte sınırların aşıldığını hissedince belki karşıdakini uyarmak ya da tamamen, hani hani, ben bunu artık baş edemeyeceğim, ben buradan, eee, gideyim, eee, tadında şeyler de yapılabilir. Anladım. Peki başka hosteller dışında, eee, nereden tanışıyorsun insanlarla? Ne bileyim, yoldayken mi? Ne bileyim, belki bazı uygulamalar var. N nasıl oldu senin için?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya Evet, açıkçası, eee, dijital platformlardan, eee, arkadaş edinmeyi de çok seviyorum. Mesela Facebook grupları var, eee, işte Couchsurfing'de de mesela Couchsurfing, eee, diye bir platform var, işte ev paylaşımı, eee, onların Facebook grupları var. Eee, onun dışında Bumble, eee, diye bir uygulama var. Orada da, eee, seyahat ettiğin ülkeden işte şu tarihler arasında burada olacağım diye eee, diyerek bir filtreyle, eee, arkadaş edinebiliyorsun. Eee, birçok, eee, platform var açıkçası ve bunları da seyahat ederken, eee, kullanıyorum, diyebilirim.
A. Harika. Hı hı. Ne güzel. Hı, evet. Hı hı. Güzel. Hımm, evet. O taraflarda aslında dijital, eee, platformlarında böyle, eee, seyahat eden insanlara böyle bir yardımcı olması aslında çok da güzel bir şey. Çünkü, eee, 2 kişi de belki 3-4 kişi de olabilir, a e bir gruplar da var, dedin. Çünkü seyahat ed eden insanlar, hani, biraz da yalnız kalmak istemiyorlar ve, hani, işte, o akşamını geçirecek, e, 1-2 saatini geçirecek başka bir insan. Ni a amaç, hani, a artık burada biraz yalnız kalmamak, ne bileyim, işte anı biriktirmek, farklı kültürlerle tanışmak o tarafta çok güzel. Peki böyle, ımm, hiç böyle biriyle buluştun mu mesela, yani, eee, işte bu b dijital platformlarla böyle i i işte yaptınız, konuştunuz. Hadi dediniz saat, eee, yarın akşam saat 8'de buluşalım şurada burada. Eee, yaptın mı öyle bir şey hiç?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, evet. Evet, eee, buluşmalarım oldu. Eee, hatta, eee, e, 2 tarafı da korumak adına. Eee, ben genellikle işte, eee, açık alanlarda işte, eee, topluma açık, eee, alanlarda buluşmayı tercih ediyorum. İşte ya meydan olabilir ya da işte bir, eee, bar olabilir, e veya kafe olabilir. Eee, o yüzden, eee, daha açık alanlarda buluşmayı tercih ediyorum ki hem, eee 2 tarafta da yanlış anlaşılmaları, eee, önlemek adına, eee, ve buluştuğum çok oldu, evet. Hı hı.
Hı hı. Evet, güzel. Harika. Hımm. He he. Harika, güzel. E e, dediğin gibi o tarafta biraz da güvenlik de önemli, hani, çünkü karşıdakini sırf böyle, eee sanal profilini gördüğün için işte bu insan nedir, necidir, eee, hırlı mıdır, hırsız mıdır, eee, e, garip bir insan mıdır, değil midir o yüzden, eee, o tarafta ve meydanlarda ya da ortak böyle, eee, ortak alanlarda buluşmak gerçekten güzel. Peki, böyle hatırladığın, eee, "Ya, hâlâ görüşürüm." ya da, "Ya, şu insanla tanışmıştı.", "Ya, işte muhabbeti çok iyiydi." ya da ne bileyim, "Çok güzel bir, eee, kadındı, erkekti..." dediğin, eee, bir anı var mı? Bir de diğer taraftan şeyi de sorayım, kötü bir anın, eee, oldu mu? Eee, kötü değil de belki komik de olabilir. Yani, belki güvenlik açısından böyle kötü, eee, değildir ama, eee, sonuçta kötü bir akşamdır yani. İşte, ha yeterince havalı değildi, sıkıcıydı falan filan gibi yani.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hımm. Ha ha. Eee, şöyle söyleyeyim, eee, çok güzel insanlarla tanıştım. Özellikle mesela hostellerde kalırken. Eee, mesela b bir, eee, Alman, eee, arkadaşla tanıştım. Eee, işte Almanya'dan yola çıkıp hatta Türkiye'de de, eee, böyle bir, eee, sonlandırdı. Eee, bisikletle yolculuk yaptı. Eee, işte Belgrad'taydım o sırada. Eee, Belgrad'tayken tanışmıştım. İşte onun hikâyesini dinledim, eee, nasıl gidiyor vs. Eee, benzer hikâyede Brüksel'de, eee, işte Fransız bir arkadaşla tanıştım ho hostelde aynı odada kaldığım. O da profesyonel, eee, dağa tırmanışı yapan bir sporcuydu. Onun da hikâyesini dinledim. Beraber, eee, hikâyelerimizi, hayat, eee, tecrübelerimizi aktardık. Eee, böyle keyifli, eee, deneyimler yaşadım.
Ne güzel. Hı hı. Güzel. Mükemmelmış. Hı hı. A, ne ilginç. Hı hı. Harika. Evet, dediğin gibi, işte, bi bir de şeyden ne olacağı hiç belli olmuyor, yani nereden ne çıkacağı hiç belli olmuyor dediğin gibi. A şey, profesyonel bir dağ, eee, sporcusuyla nerede tanışabilirsin ki, hani?
Hı hı. Kesinlikle, ki tırmanış ve işin garip tarafı da şöyle: Ben hayatım boyunca hiçbir şekilde tahmin edemezdim. Eee, benim, eee, yaklaşık 3 yıldan beri, eee, kendimce uyguladığım bir totem var. <chuckles> Her gittiğim yerde, eee, mutlaka koşuyorum, eee, hani, havanın durumuna göre tabii ki. Dışarıda koşuyorum. Brüksel'de de, eee, işte, koşu kıyafetlerimi yanıma almıştım. O tanıştığım arkadaş da profesyonelde dağ, eee, tırmanışı yapan arkadaşım da aynı şekilde o da koşu kıyafetlerini almış, eee, koşuyormuş o da. Eee, Brüksel'i böyle, eee, yaklaşık 10 kilometre boyunca beraber koştuk. Böyle bir deneyim de yaşadık diyebilirim.
Hıı, nedir? A, çok iyi. Harika. Tamam. O! Harikaymış. Ne güzel. Ne güzel. Peki, diğer taraftan şeye katılıyor musun? Ya, ne bileyim, eee, işte, bir yaşadığın yerde yurt dışında yaşıyorsan ya da, eee, belki, hani, seyahat ederken çok olmayabilir ama, eee, daha çok, böyle, yurt dışında yaşadın yaşadıysan, eee, ya da yaşıyorsan diye soruyorum; işte, ne bileyim, başka diğer ülkelerde yürüyüş turları, ne bileyim, dil değişimi buluşmaları, eee, ne bileyim, işte, spor etkinlikleri bunlara katılıyor musun? Çünkü, hani, onlarda bir aktivitedir ya, daha yerel, i insanlarla
Hı hı. Hı hı. He he. Hı hı. Hı hı. Ya, spor et ı hı. Evet. Hı hı. Spor etkinliklerine katılmayı çok seviyorum, aaa, çünkü spor benim için, eee, çok güzel bir tutku. Yani hayatımın en büyük tutkusu diyebilirim, eee, ama de değişim, eee, işte, buluşmaları olabiliyor. İşte, İspanyolca öğreniyorum. Eee, şu anda Polonya'da yaşıyorum, işte. Haftalık, eee, bir grubun, eee, İspanyolca, eee, konuşma, eee, buluşmaları var. Eee, onlara katılmaya çalışıyorum, diyebilirim.
He. Harika. Öyle mi? Hı hı. Çok iyi. Hımm. Anladım, harika. Çok güzelmiş.
Ve buradan da yeni insanlarla tanışıyorum ayrıca. <chuckles> Hı hı.
A, değil mi? Değil mi? Hani, o tarafın kültüründe, hiç gitmediğin bir belki gitmişsindir ama gitmediğin de ülkenin kültürünü öğrenebiliyorsun, eee, oranın insanları sayesinde. Harika. Peki, diğer taraftan, yani, işte, tamam, eee, çok hoş. İşte, arkadaş, o, bu falan ama diğer taraftan da, böyle, hiç böyle, ııı, ro romantik, eee, tarafta, böyle, insanlarla buluştun mu, bu, seyahat ederken? Ne bileyim, işte, şey dersin mesela, ne bileyim, bir yolda birine rastlarsın, işte, bir, ımm, barista görürsün ya da ne bileyim, işte, hosteldeki birinden böyle çok hoşlanırsın. İşte, konuştun sohbet, muhabbet, yani sonrasında böyle bir randevulaşma, "Hadi bi bir iki kadeh bir şey içelim ya da seni yemeğe çıkarayım.", emm, tadında bir şeyler yaşadın mı? Yani, şey gibi, yani, yalnız seyahat ederkenki o aşk durumu nasıldı senin için?
Evet. Hı hı. He he. Hı hı. He he. Hı hı. Eee, oldu. <chuckles> Özellikle de tatillerinde, <laughs> eee, yaz tatilleri tabii, eee, daha böyle, yaz aşkları, eee, oldu diyebilirim.
Gü güzel. Hı hı. Ha, yaz aşkları. Hı hı. Çok iyi. Güzel, anladım, anladım. Harika. Peki, diğer tarafta böyle yalnız seyahat eden insanlara, böyle, önerebileceğin, eee, bir şey var mı? Hem yani "Yanına şunu al, bunu al." olabilir. Daha teknik bir detay olabilir. Ya da bu yeni insanlarla tanışması için, işte, zaten şu ana kadar çoğu şeyi söyledin a aslında ama, işte, card surfing dedin, işte, hosteller dedin, eee, işte, uygulamalar dedin, eee, dijital platformlar dedin. Başka, eee, ne önerebilirsin insanlar ya da insanlarla tanışırken neye dikkat etsinler? Ya, aman, işte, "Şuna girme, bunu söyleme." ya da ne bileyim, "Şöyle biri şey yaparsan, tam tersi sana yapılırsa, söylenirse o taraftan uzaklaş." dediğin bir şeyler var mı?
Ve güzeldi. <laughs> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani Eee Ya, aslında benim için içgüdüler çok önemli çünkü, eee, içgüdülerine, eee, sahip çıkmak ve içgüdülerine göre hareket etmek, eee, birçok konuda, aaa, işleri kolaylaştırıyor ve, eee, açıkçası her şeye açık olmak, eee, davetkâr görünmek, eee, bir yer sor sormak mesela benim gibi, işte, eee, veya, işte, kısacası basit sorularla sohbet açmaya çalışmak, işte, "Nerelisin?", eee, "Buraya ilk defa mı, eee, gel eee, geliyorsun?", işte, "Nereyi seyahat ettin, var mı önerilerin?" gibi, böyle küçük basit sorularla, eee, davetkâr görünmek ve, eee, sohbeti açmak, eee, çok önemli, diyebilirim.
Hıı. Anladım. Değil mi? Harika. Ya. Hı hı. A, harika. Evet, dediğin gibi. Bu tarafta biraz daha her şey, böyle, açık olmak. Evet, ben, eee, seyahat ediyorum. Yani, şeye açığım <chuckles> arkadaşlar, eee, fikri aslında çok güzel bir şey. Hem genel olarak, yani, sırf seyahat ederken değil genel olarak bir şeylere açık olmak, eee, bir yeni, ımm, fırsatlar da doğurabiliyor. Yani, ne bileyim, işte, hani, bi bir bu arada aslında, böyle, eee, senin böyle modun açıktır ve insanlar sana gelip bir şey sorar. Sen başka bir şey söylersin. Orada tarafta, işte, ne bileyim, vücut dili kapalı olmak biraz daha insanı, eee, belki bu fırsatlardan alıkolu koyuyor olabilir. Peki, diğer taraftan
Hı hı. Hı hı. He he. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Çok doğru ve güvenlik açısından da ek olarak mesela halka açık alanlarda buluşmak, ilk buluşmalarda, eee, daha önemli ve, eee, i korunaklı kırev kılabilir her iki tarafı da diyebilirim. Hı hı.
Hımm. E, doğru. Evet, haklısın. Peki, a aslında olumlu ö örneğini verdin aslında, işte, dağ, iii, dağ sporu, dağ tırmanışı yapan profesyonel biriyle tanıştın. Başka biriyle daha tanıştın ama, ya, o taraftan hiç oy olumsuz, eee, bir şey yaşadın mı? Yani ya m bu, işte, "Bunu bir daha yapmam." ya da ne bileyim. Eee, aslında m şeyler vardı da ama ben okumadım, hani, emm, orada böyle küçük, böyle, vardır ya hani, ipuçları. Imm, "Ben bunları okumayı reddettim." falan tadında bir şey oldu mu?
Hı hı. Hı hı. He he. Ya, aslında dış Ya, dışa dönük, eee, olmak ben dışa dönük bir insanım aslında. Eee, b yani, kültürden kültüre değişebiliyor. İşte, eee, ben bir şey sorduğumda, eee, mesela, eee, farklı kültüre aitse mesela çünkü Güney Avrupa insanları biraz hemen sıcak, eee, hemen kaynaşabiliyorlar ama kuzey insanlarında bu biraz zaman alabiliyor. Tabii, her kültür beraberinde özel, eee, ama bu durumda da mesela espri yapmak veya, işte, espriye vurmak çok önemli. Eee, çünkü, eee, espri aslında baktığında, ııı, ortak, eee, evrensel bir dil. Eee, o yüzden, böyle, şakacı bir dille söylemek belki ortamı da yumuşatabilir bu durumlarda.
Hı hı. Evet. Bazen. Doğru. Hı hı. Hımm. Hımm. Evet. Belki de o taraftan, eee, işte, zaten esprilerine iki tarafın da gülmesi zaten, hani, buzları kıran bir şey, yani, hani, o tarafta, eee, şey yapıyorsun, emm, çok, eee, güzel oluyor ve, ımm, muhabbetin ilerlemesini de sağlıyor. Peki, bi senin, böyle böyle, bir buzları kıran, böyle, bir şakan ya da ne bileyim, eee, ya, işte, bir şey görürüm ya da, işte, bi bir şey üzerine böyle yorum yaparım, oradan o da bana katılır, dediğin, eee, aslında, böyle, hem insanları muhabbete çeken bir cümlen ya da ne bileyim, bir, eee, buzları kıran, böyle, bir esprin var mı?
Hı hı. Evet, kesinlikle. Eee, oluyor. Ben, eee, gittiğim yerde mutlaka, eee, oranın yerel dilini öğrenmeye çalışırım. Mesela, eee, Duolingo dil, eee, dil uy öğrenme platformundan, ö uygulamasından, işte, 1-2 hafta oranın dilini öğreniyorum. Bazen yanlış tela telaffuz edebiliyorum. Onlar şakayla karşılaşabiliyorlar veya şakayla, eee, karşılık verebiliyorlar. Eee, böyle küçük, eee, komik anılarım olmuştu diyebilirim.
Hıı. Güzel. Hıı. Güzel. Hıı. Anladım, harika. O taraftan da, eee, o tarafta karşı gittiğin, seyahat ettiğin, iii, dil ülkenin dilini de böyle çok kısa bir zaman olsa da, böyle, ziyaret etsem bile dilini öğrenmek aslında çok, eee, güzel bir davranış. Anladım. Eee, valla çok keyifli bir sohbetti, senden güzel şeyler öğrendim: İşte, yalnız seyahat ederken nasıl biriyle tanışılır, nerede tanışılır, ne yapılır, nelere dikkat edilmeli ve çok keyifli bir sohbetti be benim için.
Evet. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Eee, umarım tekrardan görüşmek üzere, hoşça kal. Kendine iyi bak.
A, umarım, umarım, i sen de, sen de, baybay.